あの、声優さんの声もすごくいいんですよ。
は、えっと昔と変わらないんですかね？
そう、そのオリジンに関しては変わらないんですけど、あの、一番最近やってたガンダムのシャア・アズナブル、新しい方がやっているそうです。
あ。 はい。 ええ。 はい。
うん。
うーん、じゃあそこは、少し寂しいお気持ちになったりするんですか？
<laughs> そうなんですよね。そう。その声優さんが池田秀一さんていう方なんですけど。
うーん。 はい。
その ONE PIECE の今、シャンクスとかの声もなされてる方で。
いや、渋いですよね。ええ、はい。
そう、渋いところ。そうなんですよ。その渋い声を出してくれて、演じてくれるので、あの、男性キャラを見てハマるっていうのが、一番僕は、彼の声が一番ハマりますね。
はい。 うーん。 はい。 声と、じゃあ、キャラクターの、ま、絵というか、っていうのをマッチするのはなかなかないですよね。
うん。 そうですね。 そうなんですよ。で、あのシャアのキャラクターって、もうしったって言われたら、あの声が思い浮かぶんですよね。僕ん中では。
うーん。 はい。 あ、仰る通りですね。はいはい。
<chuckles> ですよね。そう。だから、あのマクドナルドの CM でシャアが喋ってても、あ、シャアだってすぐ分かるんで。<laughs> はい。それぐらいもう心に残ってますね。はい。
はい。 はい。<laughs> なるほど。はい。 あ、じゃあ、も、シャンクシャンクスじゃなくてシャアですね、もうあれは。ああ。
そうです、そうです。そうなんですよ。うん。
あの、その、百式を今目の前に飾ってらっしゃるっていうことなんですけども、ま、シャア専用と言われるそのモビルスーツがいっぱいあるじゃないですか。ね、その中でも、一番のお好みがあればお聞かせください。
はい。 はい。うん。 はい、ありますね。はい。 うん。 えっと、正直に言うと初めのザクも大好きなんですが、そのプラモデルで言うと、あの、クリスタルで、あの、スケルトンの深いザクもあるんですが。
はい。 はい。 おい、はい、はい。 あ、はい。
あの、個人的には、もういっこある、モモシャアのモビルスーツを持ってて、プラモデルで。
ええ。 はい、はい。
それはサザビーです。
はあ。ご存じね、知ってます、はい。
<laughs> ご存知ですか？サザビー。 <laughs> はい。それが僕は一番好きですね。モビルスーツん中では。
あの、ね、なんていうか、こう、足元がこう、日本武道の袴のようなというか、って形に見えますよね。いえいえいえいえ。ああ。
ん そうですね。あ、詳しいですね。うんうん、そうですそうです。はい。うん、そうなんですよ。そう。でうん。
なるほど。ちなみに、じゃあ、ま、いっぱい、あのね、あの、好きなセリフってたくさんあると思うんですけども
はい。 はい。
こう、なんか、ご自身のなんていうんでしょう、教訓になってるような、ええ、一言みたいなのがもしあれば、教えてください。
うん。 あのですね、僕がちょっと衝撃を受けたセリフが、え、いっこありまして。あの、作中でガルマっていう、その元学校時代に親友だった親友で、そのジオン軍の4男坊がいるんですけど。その子を罠にはめて、 しさせるんですね。
ええ。 はい、はい。 はい。 はい。 ええ。はい。 はい。 はい。 うーん。